Entonces hay que buscar alguna manera, un mecanismo para poderte deshacer de todo tanta gente que no tiene nada que hacer, porque, ¿qué era lo que pasaba? A ver, pasaba y ya impu y me ponía a ver el Facebook y a veces ni siquiera me daban ganas de verlo, ¿por qué? Porque solo veía cosas irrelevantes, innecesarias, algún video que le di de unos carros y me salían puras em agencias de carros vendiéndome carros, ofreciéndome el el crédito del carro, ese tipo de cosas. Y dije: "Bueno, la voy a la voy a eliminar", pero no, no lo hice. <chuckles> ¿Sabes qué hice?
Eso Claro, uno es débil a final de cuentas. Y eso que me dices, se me parece bastante interesante porque creo que que es curioso cómo uno puede quizá iniciar en las redes sociales porque quiere conot conectar con con estas personas que quizá están más lejos o o quizá redescubrir personas, este, que no habías visto en mucho tiempo y, eh, también los mismos algoritmos, este, te terminan identificando estos gustos al punto en el que hasta ya dejan de ser gustos, ¿no? Como bien mencionas con los carros, que de repente solo por ver un carro que era in interesante o que te llamaba la atención, ya era muy común estar viendo esta parte de que enganche de un carro, crédito para un carro, este, en lugar de lo que quizá te llamaba la atención, que era, no sé, alguna pista, algún algún carro de carreras que, pues, son más especefi específicos.
Y Ujú. Ujú. <chuckles> ¡Exacto! Ujú. Exactamente. O un corredor simplemente, de un piloto, ¿verdad? Y te bombardean con cosas que ya a veces ni tienen sentido. Entonces, a ver, a lo que yo iba es que, ¿qué pasa con toda esa gente que agregué y ya no las veía? Ya no veía ni su contenido, ni fotografías, nada, y obviamente, pues, siempre hay unas personas que, pues van a una fiesta o se acaban de comprar una casa o se fueron a la montaña a esquiar, equis, a un partido de fútbol a Monterrey, a ver ahí al Necaxa, ¿verdad? <chuckles> Entonces, eh, y y y lo publican, pero a mí ya no me llegaban, yo ya no los veía porque estaba tan lleno Sí, estaba tan lleno de contenido que digo, bueno, ¿qué pasó con todo esto? Bueno, un día agarré, llevé a mis hijos a jugar, este, a un parquecito y en lo que estaban ahí, empecé a depurar gente, este sí, este no, este no, este no, y este sí, y así, y hasta dejé nada más 200. Y todavía 200 son muchos, eh, muchísimos. Entonces, ¿qué pasó después? Pues dije: "Bueno, voy a empezar nada más a a reucru a reagrupar todo esto y a dejar nada más a familiares", a lo que son primos, sobrinos, tíos y toda la familia, ¿verdad? Incluso familia que no está conectada conmigo y alguno que otro colega o est eh eh, ¿cómo se dice? compañero de la escuela, pero nada más.
Tal cual, sí. Por supuesto. Y ya no había comunicación. Claro, sí. Se perdían. Sí, por supuesto. Claro. ¿De estos amigos cercanos también?